<chuckles> คือถ้าถามหมวกเงี้ย อ่า ถ้าเกิด ว่าให้เลือกดูในโรงกับที่บ้าน เอาจริง ๆ เลย ก็คือ ชอบดูในโรงมากกว่าค่ะ เพราะว่ามันใหญ่เนาะ แล้วแบบเสียงมันตุ้ม ๆ ตั้ม ๆ ไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะ ถึงแม้จะเป็น อ่า การ์ตูน Disney ก็ตาม พอดู พอดูในโรงแล้วแบบ เฮ้ย บรรยากาศมัน มัน มันไม่เหมือนกันจริง ๆ นอกจาก นอกเสียจากว่าเราจะทำบ้านให้เป็นเหมือนแบบ อา เป็นโฮมเทียเตอร์ แล้วนั่งดูมืด ๆ อ่า งั้นโอเค อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ซึ่งแล้วจริง ๆ อะ เหมือนหนัง Disney อย่างเงี้ย ด เดี๋ยวเนี้ยเขาจะชอบทำมาเป็นแบบ 3 มิติ 4 มิติแบบ เออ แล้วมันแบบ ใช่
แต่ชอบไปดูในโรง อา อุ๊ย หนังแบบนี้ อ พ พัฒนาไปมาก ๆ ๆ ๆ
อา ใช่ค่ะ เคยพาลูกไป Legoland แล้วเขาจะมีหนัง 4 มิติเป็นครั้งแรกเลย ประสบการณ์ครั้งแรกเลย ที่ไปดูหนัง สี่ มิติ ใช่ ปกติเราก็จะเคยแต่แค่ได้ยินแบบ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ ซึ่งแบบ โอ้ เออ สนุกดีเหมือนกันนะ แบบว่า เฮ้ย มีรู้สึกแบบมีน้ำกระเด็น มีน้ำสาด มีกลิ่น ควันออกมา อะไรอย่างเงี้ย เออ
ดูแล้วแบบอลังการ อ๋อ สี่ มิติ เออ อุ๊ย ที่แบบมีน้ำฉีด มีอะไรงี้เปล่าคะ? ใช่เปล่า? อ๋อ อะฮะ เออ อืม เก้าอี้โยก ไหม? <chuckles> อันนี้สนุกส่วนตัว เพราะยังไม่เคยพาลูกไป เลยค่ะ <giggles> แต่เคย แต่เคยเข้าไปดูแบบ ไปแบบ อ่า ไป Disneyland ไปอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ย สนุกก็สนุก <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ เหมือน ถูก ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ยิ่งเหมือนถ้าเป็นแบบ เหมือนพวกแบบเครื่องเล่นด้วย ที่เหมือน เหมือน เหมือนกับว่าเรา เราดูจอไปด้วย แล้วเรา เราเข้าไปแบบนั่งรถ เข้าไปแล้วแบบโยกไปโยกมา มีเสียงกึก ๆ ๆ เออ มัน มันเหมือนทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในนั้นจริง ๆ อะ
อืม อืม อ้อ ใช่ ๆ
ใช่
อืม แล้วอย่าง อ่า คุณบ้าน ถ้าเกิดว่าวันว่าง ๆ อย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ ค่ะ
แล้ว อ่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากออกจากบ้าน ไม่อยากออกไปไหนเงี้ย มีความคิดว่าอยากอ่านหนังสือบ้างไหม?
ค่ะ กะ มีนะคะ มี ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่ง ใช่ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ เอ่อ อยากอ่าน หนังสือ เพราะว่าเหมือนบางทีอะ เราจะพูดว่าไงดี คือ คือจริง ๆ อะเราดู ชอบดูซีรีส์ด้วย
อยากจะหยิบหนังสือออกมาอ่าน อือ

อืม ประสบการณ์ชีวิตอย่างงั้นเหรอคะ?
อืม มันจะแบบว่า ใช่ ประสบการณ์ชีวิต หรือว่า อะไรอย่างเงี้ย อืม มันก็จะได้แบบว่า เออ ลื่นไหลหน่อย อะไรอย่างเงี้ย มันจำง่ายกว่า เพราะว่าก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอะชอบอ่าน พอเหมือนตอนเรามีลูกอะนะคะ ก็จะอ่านพวกแบบหนังสือการเลี้ยงลูก อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้ว ค่ะ
อืม อา ใช่ เอ๊ย แต่ แต่อันนั้น เอ๊ย แต่ แต่พวกนั้นอ่าน อ่านแล้วรอดอยู่นะคะ ไหม? ด้วยความที่เราอยากรู้มั้งเนาะ อืม
ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ แล้วก็เหมือนเราเคยซื้อหนังสือเป็นแบบว่าการเลี้ยงลูกแบบ Montessori มา แล้วก็ แต่ว่าเป็นแบบ แบบจริงจังเลยแบบที่เขาจะบอกว่า เออ เด็กวัยนี้ต้องทำอะไรบ้าง? อันนี้ควรยังไง? อะไร อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราอ่านน่ะ แต่พออ่านแล้วสุดท้ายอะเราก็ลืมว่า เอ๊ย วัยนี้อะไร อย่างไรอย่างเงี้ย คือแบบเหมือน เหมือน เหมือน เหมือน คืออ่านจบไปแล้วอะ แต่พอเอามาใช้ในชีวิตจริงอะ เราก็ต้องกลับไปเปิดใหม่ว่า เอ๊ะ ใช่ ก็ ก็ เออ มันถามว่าได้ใช้ไหม? ก็ได้ใช้ค่ะ แต่ว่าก็ต้องกลับไปเปิดอะ ก็คือว่า เออ อันนี้อันนั้นยังไงนะ อะ ใช่ ต้องเปิดควบคู่ไปด้วย ถูก คือจะให้เราจำเป๊ะ ๆ ไม่ได้หรอกว่า เหมือนกับว่า เอ๊ย อะ เหมือนตอนนั้นลูกเล็กเหมือน 5 เดือน เอ๊ะ พัฒนาการเขาอะไรนะ? ของเล่นต้องเป็นยังไงนะ? พวกอายตา พวกคันขยับ เออ ก็ต้อง เออ ก็ต้องกลับไปดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อือฮึ อะฮะ ได้ใช้ไหมคะ? มันยังไง ยังไง เออ ๆ อือ ต้องเปิดควบคู่ไปด้วย อืม <chuckles> อืม อืม คุณแม่มีลูกกี่คนอะคะ?
ใช่ แต่ว่า คนเดียวค่ะ
อ๋อ โอเค <chuckles> ถ้ามีคนที่ 2 จะชิลมากกว่านี้ค่ะ <chuckles>
อืม เออ ใช่ เหมือนเขาเคยบอกว่า ถ้ามีลูกคนเดียวอะ เราเหมือนจะเป็นแบบ entertainer แต่ว่า
<chuckles> ลูกคนแรก คือ อ่านหนังสือเยอะมาก
อืม
เหมือนกันค่ะ อ่านหนังสือไอ้นู่น ไอ้นี่ ไอ้นั่น แบบว่า อุ๊ย จะทำยังไงให้เขาทำ เอากิจกรรมอะไรมาให้เขาเสริมสร้าง อะไรอย่างงั้น ใช่ไหมคะ? เออ
ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ๆ ๆ ใช่
อืม คนที่ 2 ชิลเลยค่ะ <chuckles> ปล่อยจอย
อืม เราอ่านมาเยอะ แล้วไงพะ คน คนแรก เรารู้แล้ว
<laughs> ใช่
เรารู้แล้วคนแรก
วิธี วิธีเลี้ยงต่างกันเลยค่ะ คนที่ 2 ปล่อยจอยชิลมาก อืม แต่ลูกน่าจะโตแล้วเปล่าคะ?
อืม แต่ก็ ก็ยอมรับว่า เออ เพิ่ง 4 ขวบเองค่ะ
อ๋อ เห็นพาไปดูหนังแล้ว แล้วเขาไม่ตกใจเหรอคะไปดูหนังในโรงหนัง?
ยังลูกเล็กอยู่ เออ เออ PAW Patrol ค่ะ <laughs>
<chuckles>
พาไปดู PAW Patrol เพราะว่าเป็นตู การ์ตูนเรื่องโปรดของเขา
อือฮึ อ๋อ ยาวไหมคะ?
ใช่ เออ ยาวไหม?
คือ คือ คือ คืออยากรู้ว่า มันสมมุติ อา เพราะว่าหนังปกติมันจะประมาณ 2 ชั่วโมง ใช่เปล่าคะ? อย่างเงี้ย คือเขาอยู่ได้เปล่าคะ?
ค่ะ อันนี้ประมาณ ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมง ชั่วโมงครึ่ง ใช่ ไม่แล้ว อยู่จนจบ แต่คือในโรงหนังอะ มันก็จะมีแต่เด็กด้วย เราก็ไม่ต้องเกรงใจอะไรมาก
อืม แล้วเขาก็อยู่จนจบเหรอคะ? อ๋อ อืม โอเค ขอบคุณมากนะคะ สนุกจัง
อืม ค่ะ โอเค ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ